آه، آه، أنت بقى آه، متوقِّع دايمًا إن فيه حاجة صعبة هتحصل فأنا، أنا م يعني م مُستعِّد بكُلّ أسلحتي ليكم بقى.
يعني أنتِ تيجي تقرّبي، تقرّبي منها آه. بالضبط، فأنا قاعد بقى اللي هو أنا مش طايق حد، ولو ال حد جاي يكلمني أنا ما يعني مش هاتكلم مع حد، كنت يعني عارفة آآ، عدواني بشكل اللي هو إيه <tsk> يا جماعة أنا مش متقبّل حد دلوقتي يا جماعة، سيبوني في حالي أنا جاي أقعد الساعتين 3 اللي بنقعدهم و وهاتّكل على الله، آآ، لقيت إن لأ الوضع مختلف خالص، لقيت الناس كويسة، لقيت الناس آآ بتسأل عليَّ لمّا باغيب آآ، أيام الغياب مثلًا، أنا مش موجود والَّا حاجة أو محتاج إن أنا آآ، أعمِل حاجة معيّنة في ال في، في ال بتاعتها مثلًا، آه، بيشيلوني مثلًا في ال في الغياب يقولوا لي لأ إحنا بلّغنا الدكتور مثلًا إنّك أنت تعبان، والدكتور قال ما فيش مشكلة إن إحنا ممكن نمضي لك عادي، آآ، لقيت الناس بت يعني بتدّي اهتمام، مع إن أنا ما قدِّمتش ليهم حاجة خالص، هو بيهتموا في المُطلق، وعاوز أقول لِك ناس هم، هم مش محتاجينّي في حاجة، يعني مش محتاجينّي أخلّص لهم مصلحة، مش محتاجينّي إن أنا آآ، أعمِل لهم حاجة، لدرجة إن أنا كنت متفاجئ في الأول، اللي هو آآ
يشيلوك في الغياب أو حاجة، آه. جميل. جم يعني، يعني الناس بدأت معاك بالخير، بدون أي آآ، بداية منّك خالص، حسّيت بإن الخير نابع من جوّاهم يعني ده، ده حلو جدًا، ت تحس دايمًا إن الناس اللي بتبدأ بالخير دي هي بتكسب ودّك، يعني عارف اللي هو زي ما بنقول كده في ناس بنتعامل معاهم بالإكراه، يعني وإحنا م مضطّرين غصبٍ عنّنا، لأ الناس اللي بتبدأ الخير دي، تحس إن أنت مُجبَر تبقى حلو معاهم أنت، أنت مُجبَر إنّك آه، أجبَرَك إنّك تبان أ أ إنه يشِدّ الخير اللي جوّاك، يعني هو بدأ بالخير فأنا، فأنا مُجبَر إن أنا أبدأ بالخير، حتى لو أنت زي ما بتقول كده أنت كنت رايح أصلًا آمم، مش عايز تتعامل، أنا رايح ماسِك العدوانية كلّها م مسيطرة عليَّ بسبب التجربة السيئة اللي أنا مرّيت بيها، فلأ هم، هم طلّعوك منُّه، آه، قُل لي.
بالضبط، آه. آه. آه بالضبط، آه، أي بالضبط هو بيجبرِك برافو عليكِ، بُصّي هو التشبيه ده آه. آه. بالضبط. برافو عليكِ، بُصّي هو آه. هو تشبيه ال إن هُم أجبروني إن أنا أطلّع أحسن حاجة فيَّ، هو ده كان حقيقي، وده كان بداية على فكرة معرفتنا ببعض، يعني ش سبحان الله وشوفي يعني عارفة اللي هو إيه، آآ، دايمًا فِعل فِعل الخير بيبقى ليه آآ، أثَر وليه امتداد آآ يدوم، يدوم يعني فعلًا فاهمة، وبتحسّي إن هو آآ، مكمّل و بدليل إن هو مكمّل لغاية النهارده، فكرة إن إحنا فاهمة، يعني إن إحنا آه، يعني سبحان الله إحنا دلوقتي أعز، أعز من الإخوات فاهمة، يعني، يعني عاوز أقول لِك آآ، في كُلّ حاجة في كُلّ حاجة مع بعض، الناس بادرت مبادرة يعني معايا زي ما باقول لِك، هم ما كانوش محتاجين منّي أي حاجة خالص، فهُم شافوا إن أنا كويس بس في حالي، يعني عارفة اللي هو ما باعملش حاجة وِحشة بس، بس أنا مش عاوز مش عاوز أختلِط، وهم كانوا ناس عارفة اللي هو يعني آآ، مش هاقول لِك ناس عشريين، ولكن ناس اللي هم بيحبوا الجَمْع بيحبوا اللمَّة.
سبحان الله! آه. جميل آه. إمم، كس آه، ح